Ừm, ờ, thì trong cái bữa tiệc đi, mình có xu hướng là mình sẽ đi tìm cái người mà quen của mình trong bữa tiệc đó bạn. Ờ, cho nên á là đôi lúc á mà mình cảm giác như là cái bữa tiệc nào đó mà mình ít, nơ, có quen biết nhiều người đi ha, ơ, chẳng hạn như là một người nè, mình, ờ, không có thể lúc nào cũng kè kè theo họ được, cho nên là mình cũng cảm giác rất là ngại đó bạn. À, rồi lúc nào mà mình hổng có quen biết ai trong bữa tiệc á nha, là mình bắt đầu đi tìm chủ tiệc, nhưng mà mình làm quen rồi mình mình đứng gần họ ra mình nói chuyện á bạn, chứ, a, mình cũng hông có dám đi lại những cái, a, người lạ nè, rồi mình nghe họ nói chuyện nữa thì thiệt ra nó ngại lắm bạn. Mình á là mình sợ một cái là, ờ, mình nói chuyện không hợp với họ đi, thì cái không khí nó tự nhiên nó bị khựng lại, nó bị sượng ngang vậy đó. Thì, à, mình sợ là cũng hổng có theo kịp được câu chuyện của của họ nè. Rồi, à, thường là mình chọn, a, cái cách là im lặng trên một cái bàn mà toàn người lạ luôn, rồi cầm ly nè, rồi giả vờ bấm điện thoại, y như là, ờ, cho cái cảm giác là bớt cô đơn á bạn. Ờ, tại vì, ờ, ờ, gần đây nè, mình cũng tham gia một cái bữa tiệc sinh nhật của bạn mình á, mà mình á thì chỉ chơi có đúng mỗi nó thôi, mình đâu có quen ai đâu, nó toàn là có những cái người bạn mới, những cái người bạn lạ không á bạn, cho nên là mình, à, à, chui rúc vào phòng nó bạn. Rồi, à, mình ăn xong rồi mình lại, a, đi chỗ khác chứ mình hổng có dám ngồi trên, a, cái bàn của những cái người bạn, thiệt ra cũng, ơ, cùng tuổi thôi bạn, nhưng mà mình bị ngại đó.
Ừm. Ngưu, cũng đúng. Ừm hừm. À, ơ, cũng quan ha. Ừm. Ừm. Ờ, ra là vậy ha. Ừm. À, vậy đó hả? <laughs> À, hừm. Ờ, rồi sao nè? Ừm. Ồ, vậy luôn á ha. Ừm. Ừm.